Ah, at least 'di ba 'yung barangay mismo, eh, talagang, ah, tumutulong sila sa abot ng kanilang makakaya s sabagay sabi mo nga hindi naman talaga sapat ang pondo ng isang barangay para gawin talaga lahat ng tulong, 'di ba?
Mm. Tumutulong. Mm. Tama, mm. Tama, oo. Sang-ayon ako diyan.
Eh, paano nakakatulong ang pagsasama-sama ng komunidad sa mga okasyon para mas maging espesyal ang pagdiriwang? Ano sa tingin mo niyan?
Mm. Um, para sa'kin kasi kapag sama-sama, ah, nagkakaisa 'yung isang komunidad, 'di ba? Lalo na sa 'pag lalo na sa pagpapaganda ng lugar, 'di ba? Tsaka 'yon parang nagiging masaya 'yung isang komunidad kapag hindi nag-aaway 'yung mga tao, 'di ba? Hmm, mm, mm.
Mm. Sang-ayon ako. Mm. Oo. Oo. Oo, gano'n din, kasi alam mo ba 'yung dito sa amin maliit lang 'to na komunidad o barangay, eh, tapos, eh, hindi naman lahat ay may kaya. Kaya, um, hindi naman laha pero kapag nagkakaroon ng mga okasyon, kagaya ng sina sinabi ko nga kanina kunyari Pasko, Bagong taon, eh, talagang nagsasama-sama lahat, gano o kaya hindi naman lahat, eh, may mga taga-representative ng kanilang bawat bahay mga gano'n. Tapos ayan.
Oo. Mm, tama, mm. Mm. Oo, tama. Mm, mm. Hmm, ah, oo nga, 'no, 'yung nagbibigay ng pagkain 'no.
Bibigay ng pagkain o makikipag, ah, party 'yung s kunyari sa barangay, eh, bago pa dumating ang Pasko o Bagong taon, sasabihin na 'yung mga aktibidad na mangyayari 'yan, para maging handa 'yung mga ba mhm.
Oo. Tama. Mm. Tama. Mhm. Pero ano 'di ba, minsan kung sino pa 'yung mga dayo sa isang komunidad sila pa 'yung takaw-away. <laughs> 'Di ba? Mm.
Ayun ang al alam mo laging nangyayari 'yan. Oo, kasi parang, ah, si ku si sino pa 'yung sila na nga 'yung nakikisaya sa inyong komunidad, sila pa 'yung 'di ko alam kung bakit.
<chuckles> Oo, 'di ba?

Ah, ayun 'yung, ah, tradisyon lang. 'Yung piyesta, ah, tap oo, 'yung basketball na liga, ganiyan. Ganiyan lang, mm.
Ah, piyesta tama, oo. Ayan, oo nga, eh. Alam mo, maisingit ko lang 'no, naisabi mo kasi basketball na liga, ah, ngayon nagsisimula na sa barangay namin 'yan. Parang nung linggo, sinimulan na nila 'yung parang, sabihin na natin, eh, ribbon cutting, <snorts> para sa sa mga pagsisimula. Oo, ayan, kaya ayun, gabi-gabi na naman meron ano liga.
Mm. Oo. Oo, oo 'di ba. Mm. Ah, oo. 'Yung parada 'di ba. <chuckles> Mm, oo. Siguro ano, depende din talaga sa mga ano, sa mga tao sa isang komunidad kung paano magiging masaya 'yung isang komunidad, 'di ba.
Tama. Tama naman. Kasi ah, 'di at tulong-tulong din naman, hindi lang naman yung mga Punong Barangay, ang kung paano maging magkaisa sa mga komunidad, kailangan makipag-partisipasyon din 'yung mga, ah, nakaka ang tawag dito, 'yung mga nasasakop nitong sa barangay na 'to, o komunidad na ito, 'di ba.
Mm. Tama. Oo. Mm. Oo nga. Tama, kasi 'di ba 'yung ano, lalo na kapag 'yung pondo ng isang komunidad, 'di ba hindi naman ganun kalakihan para ma mapaganda 'yung isang lugar. Kaya kailangan, ah, mga donasyon, pagtutulungan, mm, 'yung ganiyan, 'di ba. Para ding parang 'yung sa amin kasi, ah, walang mga ilaw, ganiyan.
Oo. Na oo. Oo. Magtulungan na lang, ayun donasyon. Mm. Ah, ah, gano'n 'di ba. Ah, alam mo, meron diyan ganyan ganyan din sa amin, ah, kapag piyesta minsan. Um, nag, ah, babahay-bahay 'yung sa mga barangay para kung meron kang gustong maibigay para sa pagsabit ng banderitas. Oh 'di ba mga ganiyan, o kaya para sa mga pa-ilaw, gano'n.
Mm. Mm. Oo. Mm. Ah, oo. Tama. Oo. Mm. Tapos minsan 'di ba sa mga misa kapag, ah, nanghihingi sila ng donasyon.

Hmm, <laughs> parang, ah, bakit? 'Di ba, eh, yo ah, winelcome ka na nga tapos maggugulo ka pa yung ganong mga bagay ba?
Oo. Oh, alam mo dito sa, ah, dito sa amin kapag may mga ganyan okasyon sa buong komunidad, nagsasabi na kaagad ang punong barangay namin na puwede kayong mag-ano ng mga kung sinong dayo. Pero limit parang sinasabi niya limitahan niyo lang para hindi tayo magkaroon ng gulo yung ganon.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo, 'di ba, dapat, ah, 'di ba, sa mga liga ganyan sa basketball, 'di ba, hindi kailangan kailangan ano talagang residente nung komunidad mo.
Oo. Oo, puwede kang mag-imbita ng iba, panoorin natin sa ganyan-ganyan. Pero hindi naman yung buong barang isang kabilang komunidad o kabilang barangay ang iimbitahin mo.
Mm. Oo. Tama. Oo, pero, di ba, yung minsan may mga nandadaya na kinukuha nila yung mga magagaling dun sa kabilang barangay. <chuckles>
Oo. Kabilang barang oo, yun na nga, eh. Siguro wala silang mapili sa kanila.
Mm, tapos yun nagtatalo na, nagsusun nagkakapikunan na, 'di ba?
Gano'n. Ayan. Tama. Kaya dapat talaga maging alerto rin yung mga namumuno.
Pero mm, mm. Oo, at saka dapat yung ano punong barangay talaga, ah, magaling siya sa paghawak ng pondo, 'di ba? Yung iba kasi talaga, di ba, yan yung nakakalungkot na realidad ngayon. Yung korapsiyon sa barangay nagsisimula ganyan, 'di ba? Parang yung mm.
Mm. So, alam mo Oo. Mm, kaya nawawala yung ano, eh. Minsan maga dating masayang komunidad. Eh, dahil nga siguron ma nakikita ng mga nasa barang o punong barangay maraming "Uy maraming ano rito, ah."
Tama, mm. Oo. Mm, tama.
Sabihin na natin, maraming a a alam mo na mga bagay. Tapos
Oo, oo, parang yung barangay namin, dati hindi naman siya binabaha, pero ngayon parang uulan lang ng kaunti, swimming pool na siya. <laughs>
Ah, ayun lang. Ayun talaga sa mga nasam nasa mga namumuno talaga, eh. Alam mo yun, kung paano sila lalapit sa ku kunyari sa mayor, 'di ba? Para matulungan yung kanilang mga komuni yung kammo komunidad. Masaya kaya kapag masaya ang komunidad.
Mm. Oo nga, 'di ba? Mm. Oo.